آه، أيوه، عارفة أنا النفوس المريضة دي، عارفاهم كويس أوي.
هي هي كانت كده، هي كانت كده. <clears throat> وأنا
أنا كان مديري كان كده، كان نفس العينة دي.
صعب، صعب أوي التعامل معاهم. اللي هو اللي هو حبيبي أنت مش أنت مش بتساعد ليه يعني؟ ي آآ ليه إيش ممنوع تسألي بقى الأسئلة اللي هو ليه ومش ليه وكده.
إمم. إمم. لا لا لا لا أنتِ بتاخدي الكلام وتنفذيه بالحرف الواحد، لا تفتحي بُوقك ولا تناقشي ولا تعملي أي حاجة، اللي هو أنتم جايبيني هنا عبيد هنا هنا أنا هنا عبيد! لا مش فاهمة والله، في حاجات غريبة أوي بصراحة. طيب
آه. بالضبط. مش فاهمة دافعين فيها كام؟ آه.
عايزة أسألِك آمم أنتِ دلوقتي آآ الحاجة اللي أنتِ بتحبيها في شغلِك، إن أنتِ خلاص يعني كوّنتِ أصدقائك كويسين، وبقِت بيئة عمل كويسة، فالدنيا تمام ضبطت معاكِ يعني. طَب أنتِ بتشوفي إن في حاجة تانية في وظيفتك أنتِ آمم كنتِ فاكرة مثلًا إن أنتِ هتحبيها وبعد كده اكتشفتِ إن أنت مش هتحبيها؟ والّا العكس؟ والّا الدنيا مختلفة معاكِ؟
إمم. آه. اهم. آه. إمم. أنا أنا يمكن كنت فاكرة إن أنا هاحب التعامل مش مع ال الزملاء، مع الناس، العملا، وطلعت إن أنا ما باحبش التعامل مع العملا.
إمم. إمم.